Uzaktan çalışma kültürü işleri nasıl değiştiriyor sence?
Iıı, bence biraz sosyal olarak, eee, insanları köreltiyor ama rahatlık olarak da, ııı, bence pozitif etkileri var diyebilirim.
Hıı. Eee, şimdi sosyal olarak köreltiyor dedin ya, hani, ofisteki o sosyalliği yaşayamadığı için mi yoksa belki, eee, hani, belki de, şey açısından soruyorum bunu. Şimdi, eee, ofiste çalışmadığı için belki yoldan vakit olarak kayıp vermiyor ve hani, kendi sosyal hayatına vakit ayırma ihtimali daha yüksek olabiliyor. O noktada yine aynı şekilde düşünüyor musun bunu?
Hı hı. Hı hı. Kesinlikle. Iıı, yok. O noktada ters düşünüyorum. Aslında dediğin gibi senin de mesela yoldan kazançlar oluyor, mesela evde daha fazla aktivite yapabilme şansı oluyor insanın. Ama ııı, benim demek istediğim sosyal olarak, hani, insanlarla iletişim, ııı, ofiste daha fazla oluyor. Evden çalışırken genelde yalnız oluyorsun, ııı, sadece böyle çevrim içi yazışarak konuşuyorsun insanlarla ya da, hani, ııı, toplantılarda, ııı, görüntülü konuşuyorsun. Ama ofise gittiğinde biraz daha paylaşım artıyor bence, hani, oradaki çalışma arkadaşlarınla, diğer takımdaki insanlarla bir mutfakta kahve molası sosyalleşmeye yardımcı oluyor bence.
Hı hı. Hıı. Anladım. Peki, sen bu uzaktan çalışmaya nasıl bakıyorsun kendi açından? Yani, o noktada, ofisten çalışmayı mı tercih edersin yoksa uzaktan çalışmayı mı? Onu merak ediyorum.
Ben kesinlikle uzaktan çalışmayı tercih ederim ama şöyle olmasını isterim. Yani, ofis açık olsun, zorunlu olmayalım gitmek için. Eee, zorunda olmadığım zaman ben daha isteyerek gidiyorum açıkçası ofise, eee, ama zorunluluk olunca bir soğuma oluyor bende, eee, of, bugün yine mi ofise gideceğim diye bakıyorum açıkçası ı ya ve uzaktan çalışırken, böyle, senin de dediğin gibi yolda zaman kaybetmiyorsun, e, evde kendi yemeğimi hazırlıyorum ve, böyle, evdeki işlerime vakit ayırabiliyorum. Kendimi daha verimli hissediyorum evden çalışırken ben.
Tamam. Hı hı. Anladım. Ben, o noktada, yani, negatif yönlerinden bahsederken sosyallikten de bahsettin ya. Bu durum seni ra ne kadar rahatsız ediyor? Çünkü, hani, bunun aslında bir problem olduğunun, sen bunun farkındasın ve, bir noktada, aslında da be belki evde çalışmaların bir eksisi bu. Yani, bu noktada, bu seni ne kadar rahatsız ediyor, yani, işe gitmekten, eee, ofise gitmeyi çok, eee, zorunlu olarak sevmediğini söyledin ama, bir noktada, senin bu problemini de çözme ihtimali yok mu?
Hı hı. Hı hı. E, yani, şöyle oluyor, evet, doğru diyorsun. A eee, ben, mesela, yeni bir şehre gittiğimde, mesela, bu işim için yeni bir şehir değiştirdim. Yeni bir işe başladım. Bu şehirde, hani, kimseyi tanımıyorum. O yüzden ofise gitmek tamamen pozitif anlamda benim için. Oradaki insanlarla tanışıyorum, kültürü öğreniyorum, şirket kültürünü öğreniyorum. E, ama, hani, bir süre sonra, eee, zaten, hani, buradaki sosyal çevrem de genişlediği için evden çalışmak daha rahatıma geliyor ama so tabii ki sosyal hayatını etkiliyor. Mesela, ben şimdi sürekli evden çalışsam, eee, kimseyle, eee, görüşmediğim için, eee, sosyal olarak kesinlikle beni etkiler ve olumsuz da etkiler.
Tamam. Hıı. Peki, şu konu hakkında ne düşünüyorsun? Yine belki aynı soru gibi olacak ama, hani, eee, şimdi, eee, ofise gitmedin evden çalıştın ve, eee, gün içerisinde de, işte, yemeğini yaptın, ev işlerini hallettin. O noktada, eee, belki, ev işi, evde evdeki sorumluluklarını da o mesai saatleri içerisinde çözdün. Bunu da hallettin artık belki koca bir akşamın var. Hani, o akşamı aslında sosyalleşmek için değerlendirmek, belki, işte, yakındaki bir spor salonu, belki de, işte, eee, bir hobinle ilgili bir topluluk ya da bir kurs merak ettiğim bir şey. Yani, o noktada sosyalleşmek için çok fazla vaktin kalmaz mı?
<clears throat> Hı hı. Evet. Hı hı. Eee, tabii, aslında, şu şekilde oluyor, ben genelde ofise gitmediğim zaman sabahları spora gitmeyi tercih ediyorum. Mesela ofise giderken geçirdiğim vakti, ııı, sporda geçirmiş oluyorum. Akşam da, ııı, bütün gün evden çalıştığım için mesela, ııı, iş bitince kursa yazıldım aslında senin de dediğin gibi bir dil kursuna gidiyorum ve oraya gidip, ııı, orada insanlarla sosyalleşiyorum ya da, böyle, en kötü ihtimal kursum yoksa o gün, eee, işim bittikten sonra bir yürüyüşe gidiyorum ya da arkadaşlarımla bir yemeğe gidiyorum. O şekilde sosyalleşme adımını, ııı, orada gerçekleştiriyorum diyebilirim.
Hı hı. Çok güzel. Hıı. Anladım. Peki bu sosyallik dışında sence uzaktan çalışmanın başka bir eksisi olabilir mi? Yoksa, eee, yo uzaktan çalışmak sosyallik dışında müthiş bir şey mi senin için?
Eee, şirketler için belki eksisi olabilir. Eee, gerçi çalışan için de şöyle bir eksisi olabilir; eee şimdi ben, mesela başka departmanlarla da çalışıyorum, onlarla iletişime geçmem gerekiyor. Bir sorun olduğunda mesela daha geçenlerde oldu ve uzaktan halledemedik. Bana dedi ki mesela, "Sen hangi gün ofise gidiyorsun?" işte, ben de dedim atıyorum, "Perşembe günü ofiste olacağım." "Tamam, ofiste olduğumuz bir gün, eee, bu problemi çözelim" dedi. Mesela evden çözmek daha zordu o problemi ama ofise gittiğimizde çok daha rahat bir şekilde hallettik. Eee, bu yönden çalışan açısından eksi olabilir. Eee yönetici, yani, eee, işveren tarafından olumsuz, eee, yönü de birazcık bence, hani, gözle göz gözlem gözletim diyebilirim. Hani, biraz daha ne neler yaptığını bilmek istiyor bence şirket insanların.
Hı hı. Peki. Tamam. Hıı. Anladım. Anladım. Şimdi aslında bazı insanların da gerçekten, eee, belki, yani, rahatlık yaşadığı durum bu. Hani, ofiste gerçekten kendini göz hapsinde hissediyor, gözetim altında hissediyor ve belki o yüzden verimli çalışamıyor da. Hani, o noktada evde olduğu zaman da aslında kendi düzeninde, kendi ritminde aslında gerçekten verimli de çalışabiliyor. O noktada sen bu yöneticilerin ya da patronların, işverenlerin, eee, bu, eee, düşüncesi hakkında ne düşünüyorsun? Sen de bir, işte, çalışan olarak bu noktada bu, işte, gözlenme olayı ya da işte se izlenme olayı ne kadar sağlıklı sence?
Hı hı. Evet. Hı hı. Eee, yani şöyle bir yandan aslında onlar da haklı, çünkü herkes aynı şekilde çalışmıyor. Şimdi ben, uzaktan evet, çalışabiliyorum, işimi tamamlayabiliyorum, eee, kendime o konuda güveniyorum açıkçası. Eee, mesela, eee, yöneticimin ya da, eee, benim üstümün şey düşündüğünü sanmıyorum, "A, evden çalışıyor, acaba şu an bilgisayar başında mı, işini yapıyor mu?" diye o güveni ben aç aştığımı düşünüyorum ama tabii ki her çalışan, eee, bu şekilde davranmıyor. Gerçekten uzaktan çalıştığı için birazcık daha, eee, esnetiyor kuralları. Belki, eee, çalışması gereken saatte çalışmıyor. Bazen toplantıları kaçıran çalışanlar oluyor, uyuyakalıyor. Ya, o yüzden, hani, yöneticilerin de bu şekilde bakışını anlayabiliyorum ama tabii ki bunların da önüne geçebilecekleri durumlar var. Yani, bir, eee, çalışmalarımızın zaten takibi yapılabilir. Sonuçta, eee, günlük yapılan işler var. Bunların takibi çok kolay yapılabilir. Eee, aksatan kişiyi, mesela işini aksatan kişiyi, ofise çağırabilir birkaç gün, hani, ya da böyle 5 gün gel, durumuna göre tekrardan eve geçersin diye somut, ııı, olaylar geliştirebilirler diye düşünüyorum.
Tamam. Hı hı. Hıı. Evet. Hı hı. Anladım. Bazı şirketlerde de şöyle şeyler söyleniyor. İşte, o senin bahsettiğin gibi, işte, uzaktan çalışırken, işte, uyuyanlar ya da, işte, bu toplantı kaçıranlar, yeterince çalışmayanlar, verimsiz çalışanlar yüzünden, mesela, o senin dediğin o 5 gün şeyini bütün bir takım için uyguluyorlar. Yani, bir kişinin hatasını bütün takıma veriyorlar ki, bir noktada, belki ekip ruhu için bunu yapıyorlar. Bu durum hakkında ne düşünüyorsun? Yani, sence bu uzaktan çalışmaya elverişli olmayan kişilerin uzaktan çalışmak için çabalaması, bir noktada, ve bunu uuu, uzaktan rahat çalışan insanların da belki rahatını bozma düzeyinde yapması, eee, sence, bu noktada, ne kadar etkili bu uzaktan çalışma kültüründe?
Hı hı. <clears throat> Hı hı. Bence onun, ııı, takıma da olumsuz etkisi olur. Çünkü insanlar belki, ııı, uzaktan gayet işlerini halledebiliyorlar ama bir kişi yüzünden, eee, ofise gidiyorlar. Eee, bu noktada biraz takım içinde, eee, ayrışmalar olabilir, takım içinde sorunlar olabilir. Hani, eee, sen işini doğru düzgün yapmadığın için senin yüzünden ofise geliyoruz ve çünkü bazılarının çocukları oluyor. E, zaten evden çalışmaya alışmışlar, ofise gitmek istemiyorlar, hani, ııı, ve bunu başkasının yüzünden dolayı ofise gelince, eee, insanın tabii ki bunu istememesi çok normal olur ve belki o zaman takım içinde çatlaklıklar olabilir, bu da olumsuz etkiler diye düşünüyorum. O yüzden takımı cezalandırma demeyeyim ama takım için karar verirken 1 kişi üzerinden bir karar verilmemeli diye düşünüyorum.
Hı hı. Evet. Hıı. Anladım. Peki bu iş yaşam dengesi hakkında ne düşünüyorsun bu noktada? Çünkü hani, eee, belki sosyallik olarak canının istediği zaman ofise gidersen o senin için iyi olabilir ama uzaktan çalışmak işte ev işlerini yapmada vs. eee, hayat dengeni kurmanda biraz daha rahat olduğunu söylüyorsun. O noktada genel olarak böyle mi düşünülüyor sence? Yani uzaktan çalışmanın iş yaşam dengesini daha kolaylaştırdığı mı düşünülüyor yoksa hani insanlar belki odaklanamıyor ve, eee, işlerini yapamıyorlar. Eee, bir noktada, eee, sadece yaşıyorlar gibi mi oluyor? Ne düşünüyorsun?
Evet. Hı hı. Ya şöyle, şimdi bakıyorum bazı insanlar gerçekten zorunlu olmasa da 5 gün o ofise giden, eee, insanlar var. Eee, onlar mesela evinde, eee, odak problemi yaşayabilirler ya da dediğim gibi çocuğu vardır, çalışamıyordur, eee, ortamı yoktur belki de çalışma masası yoktur, çalışma odası yoktur, ondan dolayı ofisi de tercih ediyorlar. Eee, bazı insanlar da, eee, yani ben kendimden örnek verecek olursam hani, eee, çalışma masam var belli bir çalıştığım yer var odaklanma problemim de yok. O yüzden, eee, evdeyken mesela, eee, evdeki işleri de hemen çalışırken halledebiliyorum ama mesela önceliğim tabii ki her zaman işim oluyor. İşim bittikten sonra mesela hem zaten yorulmuş oluyorum, nefes almak için evdeki işlerimi de hallediyorum. O yüzden bunu dengeli yapınca bence, eee, hem iş olarak hem, eee, de evdeki, eee, çalışma düzeni olarak olumlu bir etkisi olduğunu düşünüyorum.
Hı hı. Evet. Hıı. I hı. Anladım. Ya, aslında sen kendi içinde biraz daha profesyonel düşündüğün için, hani, o noktada, işine olan saygından, kendine olan saygından, aslında, gerçekten verimli bir şekilde halledip işlerini kendine bıraktığın vakti de aslında ev işlerini hallediyorsun. Ama, o noktada, çok güzel de bir denge kurmuşsun. Hani, aslında, burada bir, eee, gözetimden bahsettik ya, hani, işte, eee, yöneticilerin ya da, işte, işverenlerin artık çalışanları biraz daha gözetlemek istemesi ya da onların ne yaptığını görmek istemesi gibi. Sence, bu noktada, işte, takım yöneticilerin ya da onların daha üst yöneticilerin rolleri ne kadar değişti? Yani, eskiye nazaran çünkü belki de, hani, eee, fiziksel olarak ofiste çalışıldığı zaman yöneticiler bire bir görüyordu ve anlık olarak, eee, tepki verebiliyorlardı bazı şeylere. Şu an aslında uzaktan çalışma kültürüyle bu biraz daha zorlaştı. Sence yöneticilerin etkileri azaldı mı genel olarak?
Hı hı. Hı hı. Evet. Hı hı. Evet, kesinlikle. Eee, yani, belki bir tık azalmış olabilir ama dediğim gibi gene burada çalışana bağlı yöneticiden ziyade. Eğer yönetici zaten takibini düzenli bir şekilde yapıyorsa, mesela, benim günlük yaptığım işler var. Bunlarda bir aksama var mı? Onu kontrol etmesi gerekiyor. Sonuçta ofis ortamında da, yani, yöneticim benim yanımda otururken benim bilgisayarıma bakmıyor, hani, ne yapıyorum, ne ediyorum diye. Gene, kendi bilgisayarından işler yürümüş mü, yürümemiş mi, o oradan bakıyor aslında. O yüzden çok çok aşırı bir etkisi olduğunu düşünmüyorum ofise gitmenin. Sadece, eee, daha yüz yüze, eee, bir şeyler konuşulması için ofisin, eee, yöneticiler açısından daha olumlu olduğunu düşünüyorum.
Hı hı. Hıı. Evet. Anladım, yani, aslında biraz daha iş sosyalliğe geliyor o noktada. Yüz yüze konuşmanın belki duygu aktarımında belki, hani, o empati kurma anlamında, hani, bir şekilde daha faydalı olacağını düşünüyorsun. Peki, şeyi de merak ediyorum. Şimdi, hani, eee, ofisten çalışmayla uzaktan çalışma arasında bir, hani, bir, eee, aynı şekilde bilgisayar kullanıyorsun ama, işte, belki kendi internetine bağlanıyorsun ya da, işte, eee, ofisteki internet daha güvenli. Yani, o noktada, belki şirket verilerini kullanıyorsun bilgisayarından. Hani, bu, eee, güvenlik açısından ne düşünüyorsun? Yani, belki, bir noktada, senin kullandığın bilgisayarın başına bir şey geldiği takdirde bundan sen sorumlu da tutulabilirsin çünkü, eee, uzaktan çalışıyorsun ve o noktada sen sorumlusun. Bu konu hakkında hiçbir şey duydun mu ya da ne düşünüyorsun?
E, kesinlikle. Evet. Hı hı. Evet. Hı hı. Eee, şöyle, eee, uzaktan çalışmada bence şirketlerin, eee, kesinlikle bu tür, eee, cihazları, eee, kullanıcılara ver yani, çalışanlara vermesi gerektiğini düşünüyorum. Yani, hiç kimse kişisel laptopuyla, kişisel bilgisayarıyla çalışmamal çalışmamalı diye düşünüyorum ben. Çünkü senin de dediğin gibi bir, eee, bilgi aktarımı, ııı, ya da bir güvenlik sorunu olabilir. Bunda da aslında, ııı, o durumda, yani, şirketin bu bilgisayar sağlamaması durumunda ben çalışanda, ııı, suçu görmüyorum, tamamen şirkette görüyorum. Çünkü şirket, eee, bununla yükümlü aslında, ııı, o bilgisayarı sağlamakla. E, o yüzden, eee, herhangi bir şey olduğunda, ııı, tabii ki bence şirket, öncelikli olarak şirketin, eee, sorunu bu. Ama, ııı, mesela biz, eee, yani, benim şirketim mesela bilgisayar, ııı, temini yap yapıyor çalışanlarına ama biz mesela internete bağlanırken önce VPN'e bağlanıyoruz, ondan sonra çalışmalarımıza başlıyoruz. Çünkü orada, eee, şirket bilgileri olan dosyalar var, en azından onun, ııı, takibi o şekilde yapılıyor.
Hıı. Hı hı. Hımm. Tamam. Anladım. Hı hı. Hımm. Anladım. Yani aslında şirketler kendi güvenliklerini kendisinin sağlaması gerektiğini düşünüyorsun. Ya o noktada kendi denetimlerini yaparak, bir noktada senin bu internetten verdiğin örnek işte VPN'e bağlanarak belki işte herkesi aynı, ııı, sunucuya bağlayarak belki de o noktada bu veri kaçışını çıkarılmasını da engelliyor olabilirler. Eee, sana şunu da sormak istiyorum aslında burda. Şimdi hani uzaktan çalışma kültürü bu pandemiden sonra biraz gelişti ama insanlar uzaktan çalışmayı belki bir iş olarak, bir, iii, çalışma olarak görmeyebiliyor toplumda. Şimdi bu konu hakkında ne düşünüyorsun? Yani uzaktan çalışmayı bu şekilde çalışma olarak görmeyenler ya da işte bu kültürü, ııı, benimseyemeyenler, eee, aslında bunun ne kadar iyi bir şey olduğunu fark etmediği için mi bu şekilde düşünüyorlar?
Kesinlikle. Kesinlikle. Hı hı. Eee, şöyle, tabii alışkanlıklar da var eskiden gelen, özellikle kuşaklar arasında bence çok büyük bir fark var. Ya, şu anki yeni kuşak yeni nesil, eee, biraz daha uzaktan çalışma kültürüne hâkim, eee, de değerlerini biliyor, neler yapması gerektiğini biliyor, nasıl davranması gerektiğini biliyor ama buna yabancı insanlar var, hiç uzaktan çalışmamış insanlar. Dediğim gibi o mesela, ııı, bizim yani şöyle diyeyim benim annem babam hiç uzaktan çalışmadı bu zamana kadar. O yüzden en başta bir, eee, ön yargıyla bakılabiliyor tabii, uzaktan nasıl çalışılıyor diye. Sonuçta onlar hep, böyle, ofiste çalıştıkları için. Ama bence bu kuşak farkı tamamen yani onlara, eee, güzel bir şekilde anlattın mı ne yaptığını, onlar da anlayabileceğini düşünüyorum.
Hı hı. Evet. Hıı. Evet. Anladım yani aslında biraz da hani burda kuşakların farkı. Niye çünkü eskiden belki bilgisayarlar daha yeni çıktığı zaman hani evlerde internet dahi yoktu. Hani o noktada teknolojiyle geç tanışmanın ya da işte şirketlerin aslında, eee, biraz daha bulut sistemlerine geçmesi sebebiyle de bu işlerin kolaylaştığı ve o noktada hani, eee, biraz da mecbur kaldıkları için de aslında uzaktan çalışma kültürünün geliştiği de söylenilebilir bu noktada. Çok kıymetli bilgiler verdin. Çok teşekkür ediyorum bu keyifli sohbetin için.
Hı hı. Evet, kesinlikle. Ben teşekkür ederim, benim için de çok keyifliydi, kendine iyi bak.
Görüşmek üzere.
Görüşürüz.